Mi svegliavo presto perché o, ehm, l'indomani lavoravo nei casi in cui facevo sia pranzo che cena, oppure, anche se non lavoravo, <chuckles> mi svegliavo presto perché volevo sfruttare quanto più possibile la mattina prima di dover andare al a lavoro di nuovo quindi ed ero stanca, stanchissima perché non non è uno stile di vita che puoi sostenere a lungo. Mh, mh, mh. No. Ehm, per prendersi cura della salute bisogna fare qualche sacrificio. Mh, mh.
A giornata. Certo. Sostenibile, sì, sì, sì assolutamente. Eh no. Si è hai parlato anche di allenamento, quindi c'è stato anche quello, diciamo un'abitudine che hai introdotto o e o e o hai avuto sempre dif facilità a
Mh-mh. Si. Allora, l'allenamento è stata da sempre una cosa che, uhm, mi piace fare, quindi ho sempre avuto questa tendenza a fare qualunque cosa, anche una, ehm, gita in bici, a me piace allenarmi; però, proprio come abitudine, mhmm, lo apprezzo di più perché, mhmm, a nel lungo tempo ti aiuta, no, anche a mantenere sane le articolazioni, forti; insomma senza fare chissà che co eh, ecco, ha tanti, tanti, tanti benefici. Tu ti alleni?
Okay. Okay. Certo un sacco di benefici e di salute. Eh sì, cioè, mhmm, molto leggermente faccio pure io u una corsetta la mattina, o o una camminata di so sì, all'aria aperta. Ehm, di solito faccio 20 minuti di corsa, o se cammino magari anche anche, mhmm, di più, anche mezz'ora, 40 minuti. Ehm, anche quello diciamo è stato un una cosa che ho introdotto più o meno negli ultimi l'ultimo paio di mesi. <smacks lips> Ehm mh.
Mh-mh. Ah, okay. Mh, all'aria aperta. Mh. Mh-mh. Ah okay. Eh sì, ehm, sono anche vedi lo stare nella natura, prendere una boccata d'aria è qualcosa che anche
Il sole, sì